Poxa, falando assim agora, deu mais saudade ainda, cara.
Cara, qual foi o hobby?
Eu então, é a prática de um esporte, né, é o tênis.
Entendi, entendi. Que bacana cara, que bacana. E você parou por lesão, tempo ou não ter com quem jogar?
É. Não, então, que que acontece que que acontece, eu morava numa cidade lá no Brasil, agora eu não moro mais no Brasil, e acho que o que eu eu parei, porque eu me mudei, e aí quando eu cheguei aqui eu não não encontrei ninguém pra jogar, os e tênis também não é um esporte, assim, né, que tu acha fácil, e tal. Então o que que aconteceu, eu não jogo tênis de desde criança, né, muita gente joga tênis desde pequenininho, porque lá no Brasil, ele é um esporte que ele não é tão acessível.
Hã. É elitizado, elitizado, né.
No Bra é, no Brasil sim, aqui em Portugal eu já até ouvi dizer que ele não é tão elitizado, que é fácil acesso a, eh, consigo as coisas. Mas lá no Brasil, poxa, eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu entrei para escolinha, né, eu me matriculei numa escolinha, porque eu não sabia nada de tênis, falei: "olha, eu vou"
Aham. Nossa, imagino. Mas mas é complicado, é um esporte que não só demanda muito tempo, como você tem que, realmente, ser dedicado pra aprender e e conseguir aturar o esporte enquanto você não aprende, né, porque ele é difícil e frustrante.
<clears throat> Dedicação, né. Sim. É, porque ele ele era frustrante, exatamente, ele te deixa, n eu ficava assim: "eu não acerto essa bolinha". <laughs>
<laughs> É complicado, o o é complicado não, é horrível isso.
É, e a aliás, eu acertava a bolinha, ela só não ia onde eu queria, né. E aí e aí cara, eh, eu falei: "eu vou me matricular na escolinha" e assim, graças a Deus estava numa fase já melhor da minha vida, que eu conseguia fa ter mais tempo e até condições de pagar, porque assim, só de aula, era muito caro. Eu fazia acho que 2 vezes na semana, e era muito dinheiro, era quase R$500, assim. Eu: "nossa, tipo"
Imagino. É, realmente é é muito mais caro, né. Imagina, você falou que você já não vive mais no Brasil, você não você você hoje em dia já não gasta mais tudo isso? Porque você disse que é um esporte elitizado no Brasil, você acha que ele é mais barato em outros lugares?
Então, eu acho que sim, cara. Aqui em Portugal, eu até estava conversando com um amigo esses dias, e ele me deu umas dicas de de falar assim: "cara, eh, aqui você consegue comprar, nesses sites de revenda de produtos usados, sabe, eh, você consegue comprar ali produtos muito bons, raquetes entre tipo 25, 30 €, com ótimas condições, que que vão te permitir que vão te permitir, ali, praticar esse esporte. E muitas vezes as bolinhas também, você compra na internet, chega no outro dia, bem rapidinho, bem baratinho". Então assim, só pra você ter uma noção dessa diferença absurda lembra que quando eu comecei a a a brincar lá na na escolinha, aprender, comecei a tomar gosto, que também tênis é um esporte viciante
Aham. Sim, sim. Olha só cara. Exatamente.